Ah, iya, sangat berbeda, Kak. Kalau, szechuan ini dia lebih mirip apa ya, ada rasa seperti lemon begitu, aromanya.
Oke. Oh oh oh berarti dia, eee, apa ya, karena kalau merica yang, apa itu hitam atau yang putih, itu kan, eee, apa ya, jug menyengat, gitu loh, e aromanya itu, eee, mericanya kuat, gitu ya. Tapi ini beda ya, aromanya dengan si szechuan ini?
Mhm. Mmm mhm. Iya, beda, Kak. Jadi, aromanya tuh dominan lebih ke jeruk, atau lemon, begitu, tapi rasanya tidak asam. <chuckles>
Oh. Oh oh menarik juga, menarik sih. Jadi itu kalau makan sama, dihancurin kayak, e si merica biasa gitu, dijadikan bubuk?
Mhm. Nah, eee, sebenarnya ada 2, ada yang dijadikan bubuk itu biasanya untuk goreng-gorengan lalu dijadikan bumbu bubuk, gitu ya. Nah, bisa juga untuk rebus-rebusan, Kak, kalau re untuk rebus-rebusan iya, betul! Jadi, digoreng dulu dengan minyak setelah itu minyak eee, nya, baru dipakai untuk rebusan, begitu.
Mhm. Iya iya. Oh, di cemplungin gitu aja? Oke. Oh. Minyaknya yang dipakai, atau
Eee, sama szechuan peppercorn-nya juga, dibuat butirannya juga.
butirannya, itu? Oh oh gitu, semua? Minyak sama butiran, eee, pepper szechuannya itu dimasukin bareng, gitu?
Betul! <chuckles>
Oh, oke. Oh, menarik menarik, aku nggak pernah tahu sih, ini.
Eee, nah, Kak heeh. <chuckles> Iya, Kak, aku juga pengen nanya deh, tadi kan Kakak, eee, mungkin, eee, negaranya bukan di Indonesia nih, dan, eee, memang unik sekali tadi seperti goulash. Nah, eee, Kakak, ada pengalaman berkesan nggak kalau dari negara yang Kakak tempatin itu kayak masak-masak, eee, atau, makan makanan apa, gitu?
Mhm. Mhm? Iya? Iya?

Mmm, begitu. Menarik sekali tuh, Kak. <chuckles> Jadi pengen nyobain, eee, makan goulash ya tadi. <laughs>
Mhm. Heeh. Gitu. Jadi memang, tapi goulash ini enaknya dimakan kalau pas lagi musim dingin sih.
Mhm. Mmm. <chuckles>
Kayak gitu. Jadi, nggak kalau pas lagi musim panas kayaknya, mmm, makan goulash ini terlalu berat. <chuckles> Jadi kalau musim panas sih lebih, eee, makan yang
<laughs>
apa ya, eee, lebih ringan lah gitu. Karena kalau goulash ini paling enak itu musim dingin, dia pas panas begitu dimakan sama entah kentang tumbuk atau kentang yang di apa, dikukus gitu aja, itu enak banget, gitu.
Menghangatkan gitu ya. Oh ya. <chuckles> Mhm, mhm. Mhm. Wah, <chuckles> jadi makin tertarik, Kak. <chuckles>
Mhm. Gitu dan kebetulan keluarga aku, eee suka banget dengan makanan ini, gitu.
Nah ini, Kak aku juga mau heeh? Ah menarik. Iya, Kak, eee, ini kan aku tadi kalau, Kakak pengen coba masak goulash. Nah, aku kan, eee, lagi pengen coba belajar untuk masak masakan Cina atau Cina begitu ya. Nah, eee, kalau aku pribadi kan ada, eee, ini nih ada kalau masakan Cina sama masakan Indonesia kayak teknik memasaknya beda yang tadi aku bilang, eee, rebus-rebusan. Terus, ada goreng, fermentasi dan lain-lain. Juga selain ba eee, tekniknya bahannya juga kan beda-beda ya, Kak. Kalau di Indonesia kita banyak rempah-rempah, kalau di Cina itu, eee, rempah juga. Tapi, mungkin rempah-rempah yang tidak tumbuh di Indonesia gitu.
Kenapa? Mhm. Iya. Heeh. Heeh. Iya. Betul. Betul. Oh. Oh, oke, oh semacam apa?